Esatto. Uscendo appena ho iniziato a uscire, ho iniziato a sentire il rumore delle macchie e già mi ero innervosito, capito?
Mh. Mh. Sì, dà fastidio. E servono un po' di giorni a star nel verde, guarda. Assolutamente, io ne ho proprio bisogno. Adesso, appena riusciremo ad andare qualche giorno, ma proprio anche vederlo questo questo tutto il verde intorno, il silenzio è rilassantissimo. Io a Roma ma tanto tempo fa, perché l'ultima volta non c'ero andata, ero stata a Villa Borghese, giusto? Che comunque.
Eh. Sì, sì, sì. Sì. Sì. L'altr'anno. Mh. Sì. Sì, anche bella, molto bella anche quella sì.
Bello, anche quello sì, sicuramente sì.
Sì, sì. L'altr'anno, per dirti, sono stato in Liguria a un campeggio s nel sottobosco proprio a contatto con il fiume, la natura allo stato puro, proprio vivevo in una tenda
Mh. Ah, bello. Quindi magari era anche meno caldo di come l'ho vissuto io, se era nel sottobosco.
No, sì. No, faceva fresco, si stava molto freschi, sì, sì.
Che bella sta cosa. Assolutamente.
Però ecco, non era il massimo, cioè nel senso, ci siamo capitati in una roba fricchettona, quindi tipo tende, ehm, capito? Zecche, cose del genere. E, però ecco, siamo sopravvissuti e tutto fa faceva molto fresco, e paradossalmente appunto u tornando, nonostante comunque l'esperienza è stata molto savage, nel senso che non c'erano i bagni, uno si doveva un po' capito adattare. Sì guarda, sì no, poi abbiamo scoperto il terzo giorno che c'era modo di farsi una doccia liberamente, però ecco noi ce la siamo fatta 2 volte su 3 giorni.
Mh. Mh. Ah, okay. <chuckles> menomale. Sì. Sì. Mh. Ah, addirittura, non c'era nulla? Ma dai. Sì. Si scopre a volte sì, arrivo anch'io in un posto e scopro le cose dopo, quando ormai devo ripartire e tornare indietro mh.
Eh, capito. Eh, perché nessuno ti spiega niente. E vabbè, 'nsomma, faceva fresco e tutto, però appunto pur essendo un'esperienza molto hard, te savage, no? S mh, selvaggia, no? Quindi difficile in un certo senso. Uscendo mi è mi è mancato, no, quel clima di tranquillità, serenità del verde, della natura, del fiume che passava.
Mh. Sì, si, sì. Stato allo stato brado proprio. Mh. Certo, il sottobosco, poi anche il rumore del fiume, poi dormivi e sentivi il rumore del fiume quando and andavi a dormire?

Sì, tutto il tempo, sì. Poi forte, si muoveva bene, cioè né troppo forte né troppo
Bellissimo, questo è belliss Scusa, li imitiamo anche i rumori della natura, sai, i rumori della natura, che trovi YouTube, ovunque per rilassarti, che anche il ruscello, che peraltro. E rilassa mon mi piacerebbe mel moltissimo, avere 1 camera dove sento il rumore di un ruscello o di un fiume, sì. Essere molto
Eh. Sì. Sì, sì. Mh, mh, mh. Mh. Mh. <smacks lips> No, ma infatti, è stata una fortuna vivere quell'esperienza lì, sotto quel punto di vista, perché se no non l'avrei mai fatto. Invece, ho rivalutato anche l'idea, magari, di andarsene in tenda; mi piacerebbe di più che uhm, lì era molto pieno di persone, e magari andarci con meno persone, o comunque da solo anche paradossalmente, no? Escursione proprio
I I Sì, sì, sì, sì, sì.
nel verde, nel nel bosco.
Sì, se ti fai un dici un percorso io me ne sto in un bosco e sì, non hai i servizi tipo il bagno, queste cose qua, però, vabbè, magari pochi giorni, par 10
Mh, mh. Sì, però se sto da solo non è che mi preoccupo tanto, capito, cioè se sto se sto co cioè, co' 1 persona, 2 persone, va bene. Comunque, veramente na' bella chiacchierata, eh?
Mh, certo. Sì? Sì, ma poi guarda, parlare di queste cose noi siamo in 2 città grandi, quindi parlare già parlare del verde, a me rilassa, di per sé, comunque ti quindi ti ringrazio tantissimo e spero di sentirti presto. Ciao, grazie.
Mh. Mh. Vero? Sì, anche a me. Grazie a te. Anch'io. Ciao.